Beh, durante la settimana praticamente no, è corretto. La mia vita sociale si riduce all'ambito o lavorativo o della palestra quando mi alleno la sera, che c'è, eh, perché comunque è una palestra grande quindi, uhm, per fortuna c'è e mi riprendo. Devo dire che dopo un'intera giornata avere delle persone intorno con facce conosciute è bello; però, uhm, esco veramente di rado, non non sono un'appassionata oltretutto.
Oka Ecco. O oka Ecco. Ehm, <smacks lips> mi sembra di capire che e il lavoro, il carico di lavoro è importante quindi la mia prossima domanda è questa: ehm, a tuo avviso c'è la possibilità di avere un carico di lavoro, ehm, minore, o meglio ancora se possibile poter lavorare tipo da remoto, o qualche volta, tipo 1 volta al mese, 1 volta ogni 3 mesi in trasferta? Esiste questa possibilità?
Tanto sì. Ehm, no, ti direi proprio di no. Uhm, oddio, lo smart in realtà ogni tanto può capitare, sì, io considera che sono un architetto, quindi l'obiettivo ovviamente è quello di lavorare in team, lavorare in gruppo, avere uno scambio continuo di informazioni, ma soprattutto gestisco dei file talmente grandi che, eh, il computer portatile non li regge. È troppo lento e mi innervosisco tantissimo quando anche per fare, mhmm, u una una cosa molto semplice impiego il triplo del tempo di quanto ci metterei in ufficio, dove tra l'altro ho 2 schermi e mi torna veramente tanto utile per alcuni lavori e operazioni che devo fare. Quindi evito, ecco.
Mh. Certo. Non è non li supporta. Chiaro. Certamente. Guarda guarda, a mio avviso potrebbe essere, ehm, utile introdurre dei piccoli cambiamenti. Allora, in primis, chiaramente non è facile, ma sarebbe sa ehm, sarebbe interessante provarci, è quello di cercare di avvicinarsi molto di più all'ufficio, quindi alla <clears throat> posizione lavorativa. Che cosa voglio dire: cambiare casa. Lo so che può sembrare scomodo all'inizio, però la realtà che tu nonostante il carico di lavoro che hai dopo devi fare 1 ora di di di macchina d per tornare a casa, più 1 ora al mattino per andare, capisci che diventa veramente pesante. Eh, quindi la a mio avviso la prima ricerca è quella di un posto dove vivere più più vicino al lavoro. Non dico sotto l'ufficio chiaramente, però neanche 1 ora di macchina tutte le mattine, 1 ora di macchina tutte le se mhmm, magari dopo 10 ore di lavoro, 10, 11 ore di lavoro. Capisci che questo è sicuramente, non forse, è sicuramente stressante; perlomeno stressante per non essere ancora più pericoloso.
Okay. Eh. Molto. Oka Sì. Esatto. È